เออ เวลามีเพื่อนมาระบายอะไรให้คุณฟัง อย่าง เงี้ยครับ คุณรับฟัง หรือว่าคุณแนะนำเขายังไงบ้าง?
อืม โอ้โฮ เรียกได้ว่าการที่ ที่ ที่ ที่ตัวเองเนาะ ตัวเราเองเนี่ย เป็นตัวเลือก หรือเป็นความสบายใจให้ผู้ ให้เพื่อนน่ะ อยากจะมาพูด หรือระบายความในใจอะครับ เอ่อ คือ คือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ๆ เลยนะครับผม แล้ว แล้ว คือ ถ ถ้าให้พูดตรง ๆ นะครับ ส ส่วนตัวผมอะ ก็เคยมีประสบการณ์ที่ต้องรับฟัง หรือมีเพื่อนน่ะ มาระบายความทุกข์อะครับให้ฟังบ่อยมาก และที่ผ่านมาครับ ก็กล้าพูดได้เลยว่า ก็เคยแบบเป็น เรียกได้ว่า เป็นข้อผิดพลาดเยอะเช่นกัน เออ
อือฮึ ครับ อ๋อ อะฮะ ๆ อือฮึ อือฮึ เออ ครับ เออ ผิดพลาดยังไง?
คือการ การระบายอะครับ พอถ้าให้ลอง ในมุมของเราเนาะ เวลาที่ ที่เรามีเรื่องที่ทุกข์ใจหรือเรื่องเครียดอะครับ ในบางครั้งอะ เราแค่อยากจะหาพื้นที่ส่วนตัวหรือเป็นโซนที่ปลอดภัยอะครับ หา หาคนที่ เหมือนหาเป็น เป็นคนช่วยรับฟัง งี้ดีกว่า เรา เรา เราไม่อยากได้แบบคำ คำแนะนำ หรือไม่อยาก ไม่อยากได้คำตอบอะไรเลยอะ ขอแค่ แค่ให้เขาอะนั่งฟังเรานิ่ง ๆ โดยที่ไม่ต้อง ส ตัดสินว่า เรื่องราวนั้นอะ มันจะเป็นยังไง แบบนี้ดีกว่าครับ ใช่ พอ พอเราคิด
ครับ อือฮึ อ๋อ เออ ๆ อืม ๆ ๆ ๆ อะฮะ อา อะฮะ ๆ แต่ เนี่ย จริง ๆ แล้วการที่เพื่อนหรือว่าคน ๆ หนึ่ง เลือกที่จะมาคุยกับอีกคนหนึ่งเนี่ย นั่นหมายความว่า คนนั้นน่ะ
อืม ครับ
เขาต้องเชื่อใจพอสมควร ในระดับหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าการที่
ถูกต้องครับ
ครั้งหนึ่ง ที่เราจะตัดสินใจพูดอะไรที่อยู่ในใจเรา ให้อีกคนหนึ่งฟังเนี่ย ในบางครั้ง หรือว่าในบางคนก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะ
อืม อืม โอ้โฮ เรียกได้ว่า เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะครับ ทั้งที่แบบพบเจอกับตัวเองมาเองด้วย กับแบบที่พบเจอกับเพื่อน ๆ รอบข้างอะครับ ก็อย่างที่คุณบอกเลยเนาะว่า การที่ ที่ตัวเราเองเนี่ย จะไปบอกในเรื่องความทุกข์ หรือความเครียดอะ มัน มันเป็นความลำบากใจเหมือนกันนะ ซ ซึ่งแบบว่า เออ บางครั้งอะ ปัญหาหรือความทุกข์นั้นน่ะ เราก็อยากเก็บไว้ แล้วแก้ปัญหาด้วยตัวเอง แต่บางปัญหาหรือบางเรื่องอะ มัน มันก็แค่ต้องการคนที่จะมาคอยรับฟังอะครับ ใน ในปัญหาของเรา โดยที่ไม่ ต้องการแค่เพียงใครสักคนที่ไม่ตัดสินดีกว่าว่า สิ่งที่เราทำไปอะ มัน มันถูกหรือผิด นั่นแหละ ซึ่งที่บอกว่า ก่อนหน้าเนี่ยครับ ที่บอกว่าเป็นข้อผิดพลาดเนาะ ก็คือ แต่ก่อนน่ะผมก็จะค่อนข้างที่จะ เออ ใช้คำว่า รีบหาทางแก้ก่อนฟังจบ เออ
อะฮะ อืม ครับ ช <swallows> อือฮึ ครับ อา อืม อือฮึ อือ ครับ อ๋อ ด่วนตัดสิน

ใช่ ด้วย ด้วยความที่เราอาจจะ จะง่วงด้วย อย่างเงี้ยครับ แต่ แต่เรื่องทั้งหมดอะ เราจะ ก็จะไปโทษเพื่อนก็ไม่ได้ไง เพราะว่าคน เพื่อนเราก็อุตส่าห์แบบไว้ใจเนาะที่จะโทรมาหาเราใน ในยามที่เขารู้สึกไม่สบายใจ แล้วก็มีเรื่องทุกข์ใจอะ แต่คำพูดที่ผมพูดออกไปมันเป็นในแนวแบบว่า "อุ๊ย ก็ไม่เป็นไรหรอก เออ ก็เดี๋ยว เดี๋ยวก็เจอคนใหม่ที่ ที่ดีกว่าแหละ" ด้วย ล แล้วด้วยการที่เราพูดไปแบบนั้นน่ะ ทั้ง ๆ ที่ <tsk> มันเป็น มันยิ่งทำให้สถานการณ์มันเรียกได้ว่าแย่ลงไปกว่าเดิมอีกอะครับ เออ
อะฮะ อะฮะ อือ ๆ ๆ ๆ ๆ ครับ อือฮึ อือฮึ แล้วเราได้ถาม เราได้มีการถามก่อนไหมครับว่า เรื่องราวมันเกิดมาได้ยังไง? หรือว่าทำไมถึงคิดแบบนี้ แล้ว แล้วทำไมถึงคิดจนกระทั่งร้องไห้ เราได้ เราได้ถามเหตุผลกับเขาไปด้วยไหมครับ?
โอ้โฮ ผมเรียกว่า ด้วยนี่แหละครับ ด้วยความอยากรู้ของเรานี่แหละมันยิ่งกลายเป็น บริบท ณ ตอนนั้นน่ะ คือผมเข้าใจ อาจจะเข้าใจตอนนี้แหละ เข้าใจว่าเพื่อนน่ะอยากแค่โทรมาหา หาคนที่แบบอยู่ด้วยแบบบาง บางครั้งนะผมก็เคย จ เคยเป็นเหมือนกันนะที่แบบเวลาเรามีเรื่องอาจจะถึงขั้นเสียน้ำตาเนาะ เราก็แค่อยาก อยากมีเพื่อนที่ฟังเราร้องไห้อะ โดยไม่ต้อง ยัง ยังไม่ อาจจะ เรียกว่าไงอะ ไม่ต้องคะยั้นคะยอให้เราเล่าเรื่องอะ ก็คือถ้าเราสบายใจเราก็จะพูดออกไปกับเขาเอง แต่ตอนนั้นน่ะผมยอมรับนะว่า ผมแบบคะยั้นคะยอเพื่อนคนนั้นเหมือนกันว่า "เฮ้ย เป็นอะไรเนี่ยโทรมาดึก ๆ มีเรื่องอะไรรึเปล่า? แบบเล่า เล่ามา ล เล่ามาเลย เล่ามาเลย" อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอเพื่อน เพื่อนเล่าไปปุ๊บ เราก็ใช้คำพูดว่า "เฮ้ย ไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวก็เจอคนใหม่ เล็กน้อยมากเลย" ซึ่งสิ่งที่ผมได้กลับมา ก็คือ เขาเงียบไปเลย แล้วก็หายไปจากแบบ <tsk> ชีวิตผมช่วงหนึ่งเลยครับ ทั้ง ๆ ที่เป็นแบบเพื่อนสนิทกัน เออ
อือฮึ อือฮึ ครับ อืม อือฮึ ๆ อือ ๆ ๆ อือฮึ อืม ครับ ซึ่ง ซึ่งมันอาจจะ มัน คำตอบมันไม่มีถูก หรือว่าไม่มีผิด แต่ว่ามันอาจจะเป็นคำตอบที่
อืม ใช่ครับ
ที่ ที่อาจจะยังไม่ถูกใจเขาด้วย
มัน มัน มันเป็นในส่วนของความรู้สึกดีกว่าพอมา ล มองย้อนใน ในปัจจุบันเนี่ยครับ ถ้ามองย้อนกลับไปเนาะ ถ้าเป็น กลับกันบ้าง อย่าง อย่างเราอะ เราก็รู้ตัวเลยอะว่า เวลาที่ บางครั้งอะที่ ที่ผมร้องไห้อะผมก็แค่อยากต้องการคนที่มาอยู่ด้วยอะ ตอนที่เราร้องไห้ คน ๆ นั้นก็คือ คงจะเป็นเพื่อนสนิท ไม่ก็ถ้าเป็นเรื่องงานก็จะเป็นแฟน อย่างเงี้ยครับผม ที่จะมาอยู่กับเราโดยที่ ถ้า ถ้า ถ้าเป็นความรู้สึกเราจริง ๆ อะ มันก็เหมือนกับเพื่อนแหละว่า คง คงไม่อยากให้คนอื่น คนภายนอกมาคะยั้นคะยอใช่ไหมครับ? ที่จะเล่าว่าแบบ "อุ๊ย เป็นอะไร เล่าเลย เล่ามาเลยจะได้แก้ปัญหา" เราแค่อยาก เราแค่อยาก ใช้คำว่าไงดี ใช้คำว่า โชว์ความ โชว์ความอ่อนแอของเราอะ เราอยากร้องไห้ก่อน ให้ ให้มันสุดก่อน แล้วค่อยเล่าเมื่อเราพร้อม อะไรเงี้ยครับ ใช่ครับ ผมก็เลย
อือฮึ ฮึ ครับ อืม ครับ อะฮะ อือ ๆ ๆ เออ ใช่ ๆ ๆ อือฮึ อืม เราก่อนได้ไหม? อะไรอย่างเงี้ย อือฮึ อือ ๆ ๆ ๆ อือฮึ ด้วย ด้วย ครับ
อืม
จริง ๆ แล้วด้วยอารมณ์ที่